Ừ, mình lại không nghĩ đến tình huống đấy. Trước giờ ấy thì mình cũng chỉ nghĩ là mình là một cái người không được bình thường lắm do là mình cảm giác là, kiểu, không có có ai mà phản ứng, gọi là, nặng nề, căng thẳng như vậy và các cái tình huống, ơ, d tao dương tao c giao tiếp bình thường cả. Đó, mình vừa bị hoảng loạn đó. Đó, thế nên là mình, ừm, nếu bây giờ bạn nói thì công nhận là mình rất là hay ngồi nghe bởi vì là mình cũng không có cái gì để nói cả. Chắc là s và ừ, thế nên là mình cũng nghĩ là cứ thoải mái, cứ bình tĩnh trước ha. Mình cũng không nhất thiết là phải quá là xun xoe, quá là phải bắt buộc là phải giao tiếp với mọi người nhỉ? Nhưng mà mình vẫn rất là sợ, rất, ơ, nếu mà mình nếu mà làm vậy được ấy thì mình cũng chỉ, gọi là, tương tác được với một hoặc hai người nhỏ thôi. Nhưng mà với những cái nhóm to như thế kia ấy, kiểu, một cái buổi mà tất cả mọi người có thể dễ dàng, gọi là, làm quen với nhau, uống rượu, uống bia, hoặc là ăn uống với nhau rất là vui vẻ nhá. Mình thấy mọi người, kiểu, hỏi han nhau những cái câu chuyện ở nhà, mà mình cũng ngồi cạnh một cái người mình không quen mà mình không thể nào mình mình mở mồm ra để mà mình nói chuyện với người ta được. Người ta hỏi gì mình thì mình cũng chỉ trả lời cái đấy thôi, có khi mình người ta hỏi mình, mình còn bị bất ngờ quá, mình bị bị, gọi là, choáng ngợp quá. Mình còn không trả lời được cơ, mình cứ mình cứ đơ ra đấy. Ờ. Mình làm cho mình cũng cảm thấy rất là ngại. Có thế nào mà sửa được cái việc, gọi là, bị bất ngờ như vậy không ạ?
Ừm. Hông có. Ừm. À, rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Chính xác đó bạn. Ừm. Ờ, ô kê. <chuckles> <chuckles> Rồi. Mình hiểu. <chuckles> Vậy đó hả? Ừm. Ừm. Ờ, thực ra là có chứ để mà bản thân mình không bị bất ngờ như vậy thì chắc chắn là bạn nên có cái sự chuẩn bị nè ha. Đó, chuẩn bị hết những cái tình huống có thể xảy ra với mình. Thì đương nhiên á, một người hướng nội bạn sẽ rất là dễ bị choáng khi mà bước vào phòng đông người nên là cái cảm giác của bạn mình hiểu hông có cái gì mà, gọi là, bạn lạ hơn hay là, ờ, bạn đáng lo lắng hơn đâu, nên là bạn yên tâm về vấn đề này nha. Thì bây giờ cái cách như vầy nè, bạn không cần nhìn hoặc là cố gắng nói chuyện với cả một đám đông đâu. Bạn chỉ chọn mà một hai người mà trông mà có vẻ thân thiện hay cười nè hoặc là những người mà bạn đã quen biết rồi để mà bạn bắt đầu cái cuộc trò chuyện bởi vì trò chuyện mà 1-1 á, chắc chắn nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều khi mà bạn nói chuyện với một lần mà cả đông người như vậy. Và cũng như là bạn nói ha, người ta bắt chuyện với bạn nhưng mà bạn cũng hông biết nói gì hoặc là bạn muốn bắt chuyện đi mà bạn cũng hông biết bắt đầu từ đâu. Thì bây giờ bạn chuẩn bị sẵn trước một hai câu, ờ, mở đầu ở nhà đi, đó, những cái câu mà bạn có thể, ờ đúng rồi đó, bạn có thể hỏi bất kỳ ai luôn giống như là bạn hỏi là, ờ, ờ, "Hôm nay, ơ, bạn có thấy cái bữa tiệc này như thế nào?" Hông thì bạn nói là, ờm, "Hôm nay có vẻ là bạn tới hơi sớm ha", nếu mà bạn có cái sự quan sát đó thì bạn có thể bắt đầu bằng những cái câu đơn giản thôi. Đó, bạn chuẩn bị sẵn trước ở nhà luôn để mà có ai thì mình hỏi những cái câu đơn giản vậy, rồi từ người ta trả lời rồi sẽ có sự tương tác qua lại là cũng sẽ từ từ mà dễ nói chuyện hơn mà bạn.
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. À. Thế à? Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. À. Kịch bản ha. Ừm. <chuckles> Đúng ha. Ừm.

Ờ, mình hiểu rồi, đúng thật, cũng do một phần là cái buổi buổi huệ hẹn hôm trước, kiểu, mình không được chuẩn bị kỹ, mình không được chuẩn bị trước, thành ra là đến đấy mình cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình hỏi kỹ hơn để mà c có sự chuẩn bị, chuẩn bị cả tâm lý, chuẩn bị cả những cái mẹo để mà bắt chuyện thì mình thấy là mình sẵn sàng hơn nhiều đấy. Chị chắc là cứ hỏi cái người bạn xem là cái đứa này ở đâu, đứa kia ở đâu thì chắc là, kiểu, cũng có cái câu chuyện chung để mà nói mà. Bây giờ nghĩ mãi mình cũng thấy là, kiểu, các cái người bạn đấy thực ra thì có điểm chung với mình rồi, đấy là đều chơi với bạn kia, thì nếu mà lấy bạn kia là chủ đề để nói chuyện thì mình nghĩ là cũng được ha. Ừm
Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Chính xác đó nha. Đó, ờ. Chính xác đó bạn. <chuckles> Đúng rồi đó, cứ lấy bạn kia làm chuẩn ha! Nhưng mà như bạn nói nè, là những cái cuộc gặp này nó hay bị bất ngờ, nên là nếu mà bạn đã xác định được á là bản thân mình không có thích những cái, ơ, cuộc gặp bất ngờ mà đặc biệt là đông người mà không có chuẩn bị trước, thì bạn nên nói giao tiếp thẳng với người bạn của mình luôn, kêu là "Lần sau nè, ờ, nếu mà chúng ta đã đang chuẩn bị đi đâu, hoặc mà bạn có muốn rủ thêm ai đó thì bạn phải nói với mình trước, hoặc là bạn muốn dắt mình tới chỗ nào mà đông người thì bạn mới bạn phải nói với mình trước. Tại mình là người hướng nội nè, mình, ờ, sẽ bị căng thẳng khi mà" ờ, h không có cái gì mà ngại khi nói mình là người hướng nội đâu nha bạn, bạn cứ tự tin lên. Kêu là "Mình sẽ bị căng thẳng, ờ, khi mà gặp quá đông người như vậy và áp lực là phải giao tiếp á nên là phải nói mình trước để mình có sự chuẩn bị, còn không là lần sau mình hông có đi nữa đâu." Đó, bạn nói thẳng với họ như vậy luôn, để mà họ biết cái ranh giới của bạn là ở đâu và họ nên tôn trọng cái tính cách riêng của bạn hơn nha.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. Ừm. <chuckles> Ừ. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừ, đúng rồi. Ừm, mình cũng hiểu rồi. Không thực ra thì cũng ít xảy ra cái trường hợp đấy, nhưng mà, kiểu, những cái lúc xảy ra mình bị căng thẳng quá ấy mà, nên là ừ, cứ giao tiếp trước thì mình cũng chuẩn bị tâm lý, mà bạn kia cũng biết biết lối để mà đỡ làm cho mình bị căng thẳng hơn ha. Nhưng mà ngoài ra mình cũng thấy là có một cái khá là dở của mình, càng ở ngoài lâu thì mình sẽ càng bị căng thẳng ấy, nói như, kiểu, mình cũng chia sẻ rồi ấy. Bây giờ là mình cảm giác là đâu đấy giữa tầm khoảng giới hạn của mình nó tầm khoảng 2 tiếng thôi, tức là 2 tiếng trở đi là cái triệu chứng nó sẽ nặng đến cái mức mà mình không chịu nổi, mình chỉ muốn đi về thôi ấy, kiểu, mình sẽ buồn nôn nao rồi tụt huyết áp ấy. Còn nếu mà trước đấy thì mình không sao, không biết là mình có nên rèn luyện, kiểu, ở hà hẳn 4,5 tiếng để cho nó quen đi không? Hay là mình cứ làm sao được khác thôi?
<chuckles> Đúng rồi. Chính xác đó bạn. Sao vậy? Ờ. Ừm, ừm. Ô kê. <chuckles> Ừm, mình hiểu. À, đương nhiên là cái cái thói quen này là nó đã từ lâu rồi nên hông thể nào giảm ngày một, ngày hai được, nên là bạn có thể tập nhẹ nhàng thôi, hàng tuần, để mà bớt căng thẳng lâu dài ha, thử 1 tuần 1 lần bạn đi, a, nói chuyện với một cái nhân viên ở cửa hàng nè bằng cách là gọi đồ uống mới, hay là gặp một người lạ ở ngoài đường bạn giả bộ bạn hỏi đường đi. Đó những cái mà, ờ, tương tác nhẹ này sẽ giúp não bạn quen dần mà hông có bị quá tải khi mà căng thẳng lâu dài ha.
Ừm. Ờ. <chuckles> Ừ, đúng ha! Ừm. Ờ, cái mẹo này hay đấy, để mình thử làm x xem sao nhá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái mẹo này với mình.
Ô kê.